Então, pode ser por isso também, né.
Aham.
Porque a dose do café a gente acha que é o cafezinho normal que você faz ali na moka, mas não é.
Exato, e parece pequenininho, né, então.
Pois é, pois é, então
<laughs> Mas eu preciso, imagina, eu preciso tomar certeza de manhã cedo para ter energia, se eu não tomo, não tenho energia.
Eu também, meu dia não é a mesma coisa, eu fico sonolenta.
Não é. E também, hã, mais ou menos durante, eh, às 10h.
Ah é, você toma outro.
<chuckles> Sim, e também depois do almoço, e aí eu paro.
Ah, depois do almoço eu preciso de um cafezinho, não precisa ser o o expresso.
Aham. Aham. Aqui na Itália as pessoas elas também tomam no jantar. Então depois do jantar elas tomam café. <laughs>
É. É verdade eu já mas eles tomam descafeinado, né.
É, descafeinado. Sim.
É.
Mas é, então, aqui não me ajuda muito a ficar longe do café, eu diria.
Não, não, eles já têm essa prática. Mas você sabe que eles re eles são muito controlados, os italianos, né. Eles regulam bem, assim, eles não têm muito <clicks tongue> exageros em todos os sentidos, assim. Até de bebida: você não vê um italiano bebendo muito, nem um
Sim. Aham. Sim, é verdade. Nossa, você disse tudo, a minha <clicks tongue> parceira de apartamento, ela tem uma barra de chocolate que já está lá há 1 ano, e eu não estou brincando, como que eles ju juro, tipo assim, eu termino uma barra de chocolate em 2 minutos, e eu não estou brincando.
Sim. Hã. Então. <laughs> É, eles são muito controlado. Eu morei um tempo aí na Itália também, e eu fiquei muito admirada, assim. Eu falei porque você fala assim, né: "Ah, italiano, eles vão ser gordinhos em algum momento". V você não vê isso muito, tem alguns mas você não vê muito. Mas eles comem, tipo, a quantidade boa, assim, né, do almoço. Toma 1 tacinha de vinho, se tomar, e é isso. Eu fui passar o Natal na casa de uma amiga, e Natal geralmente é um exagero, né, de coisas. Foi um exagero de comida, mas você não sai lá, tipo, empazinada. E aí eu levei 1 garrafa de vinho. A gente ela tinha 1, a gente não terminou 1, e éramos 4 que estávamos bebendo.
Demais. Ah, legal. Aham. <chuckles> É. Sim. Aham. E exato. Sim. Aham. Nossa, aham. <gasps> Nossa.
Então eu fiquei assim: "Uau, eles são muito controlados".
<chuckles> Aham. E a gente pensa, né: "Ai, por que que eles comem pasta, bastante pasta, pizza e tudo mais". Parece que não, mas eles são de fato bem controlados. É engraçado. Aham.
Muito. É. São, são, verdade, eu acho eu fiquei admirada assim, com o controle deles. Eles são muito do corpo também, né. Apesar deles não ser muito da academia igual a gente...
Aham. Sim. Sim.
eles ligam muito para saúde e o corpo, essas coisas.
É verdade. Eles não vão muito para academia, mas eu acho eles têm o corpo bem definido, assim, de um modo geral. Eu vejo as meninas, eu não sei porquê, se eles fazem exercício em casa. A minha parceira de de apartamento, ela faz exercício em casa.
É, é verda Hã.

Class pass.
Class pass, vou procurar, porque realmente é algo que eu tenho dificuldade no momento, porque eu também pretendo, eh ter uma rotina de exercícios, só que as academias aqui elas são bem caras pra estudante, eu diria, eh, então, sei lá, você não tem não consegue achar academia por menos de 40 € mensais, mesmo pra estudante, o que é bem pesado, então, o que eu faço às vezes é pegar vídeo no YouTube
Aham. É. Sim. Ah, tá. Sim, sim. É. Ah, boa.
pra fazer exercício em casa, só que eu ainda não engatei, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de um programa organizadinho e tudo mais. E também o sair de casa é muito importante.
É, em casa. Eu preciso sair de casa, é. É verdade. E assim, esse você consegue testar ele por 2 semanas, aí ele te dá uma quantidade de créditos, e aí você testa, e aí você vê se você vai se é isso é para você ou não, eu gostei disso.
Então, hum. Ah, ok. Aham. Sim, vou dar uma pesquisada, obrigada. <giggles>
É, nada valeu a pena, assim, eu acho que é uma coisa boa. Não é muito barato, é 49 €, só se pode ser que para estudante pode ser mais barato, eu não sa eu não sei.
Aham. Ah, ok. Bem mais barato. Eu vou dar uma olhada, obrigada. É porque eu realmente preciso pra me ajudar a manter energia durante o dia, porque eu ainda não peguei uhum, o ritmo de exercício.
Sim, nada. Ah. A saúde mental também. Sim, sim. Isso pra você você acha que te dá energia, você fazer exercício?
Então Demais assim, eu percebo que se eu fico uma semana sem fazer exercício, sem correr, por exemplo, que eu gosto muito, eu já consigo sentir o meu corpo, a falta de energia de modo geral e também eu n a minha ansiedade, que eu tenho ansiedade, e exercício me ajuda muito nesse sentido. E outra coisa que me ajuda muito, é alimentação, então assim, acho que pra todo mundo, né, é alimentação se eu começo a comer, 1º muito glúten, porque eu tenho intolerância.
Aham. Eh. Sim. Pra mim também, hã. Total. É.

Eu não tomo tanto. Eu eu já fui a pessoa, que que eu trabalhava quando eu trabalhava em escritório, que eu tinha que ir, era meio que uma desculpa de eu sair da mesa, né.
Ah. Aham. Aham.
Até para espairecer um pouco, "ai, preciso respirar, né, pegar uma concentração de novo", então eu bebia muito café, uma base de 10 por dia, então agora eu tomo 1 só. 1 expresso, é um forte, mas é uns uma pancada, assim, de manhã, e já acordo.
Sim. Aham. Nossa. Aham. E como que você conseguiu controlar? <chuckles> Porque eu estou tentando até hoje, eu acho que eu to não sei.
Eu eu sou assim, eu já tenho que cortar, eu fiz um período sem café, fiz um, tipo, um desmame, assim, mas eu só funciono se eu parar total, eu não tenho muito controle não. E aí depois, quando eu introduzi, eu depois começ se eu bebia muito, eu passava mal, me dava um pouco de dor de barriga. Aí meu corpo já rejeitou, então eu já não posso tomar muito. 1 é o máximo, às vezes do
Aham. Nossa. Sim. Ah. Entendi. Entendi. Mas voc mas você trocou, assim, por o outra bebida?
Eu tomava como que é o nome mesmo? Tem um chá que no Japão bebem muito, que é de cevada. Cevada. Não. É. Porque o mate acaba que tem muito coisa do igual o a cafeína também, né.
Ou não? É mate, é. Mate. Ah, cevada. Nunca ouvi fa Sim, tem muita. Pois é.
Mate já tem muita cafeína. Mas aí eu tomava cevada, que é não é a mesma coisa que café, mas ele te dava aquela sensaçãozinha de café, sabe, e é mais saudável, porque é um chá.
Uhum. Aham. Eu já pensei em trocar por descafeinado, mas eu ainda não criei coragem. <chuckles> Não sei. É o mesmo gosto. Mas aí, ah, por
É o mesmo gosto, não é. É. É. Mas o seu inconsciente ia estar lá falando, né, "não presta para nada, isso aí". <laughs>
Exato. <chuckles> Exato, mas a cafeína, eu já tenho total resistência, assim, então eu não não funciona para mim.
É.
Hã, mas o que me
Eu morei um tempo no Japão, e aí lá o café é diferente do nosso, e também do europeu. Ele era mais queimado, então eu comecei a não gostar tanto do café, foi por isso também que eu
Hum. Sério? Hã. Ah, ok. Que legal que você morou no Japão.
que eu parei. É, muito muito diferente, assim. E lá eles não têm muita a cultura do café, eles gostam do café muito amargo, então pra eles torram mais, né, então eu não gostava tanto. Aí depois que eu comprei a a máquina Nespresso, que é um café mais forte
Sim. Aham. Aham.
eu passei a beber menos. Você faz o coado?

Para mim também é, para mim é, 7 horas é, assim, perfeito. Eu consigo dormir até 6 por vários dias, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar tirar uma sonequinha da tarde e tal.
Sim. Aham. Aham. É, eu não consigo dormir menos que 7 horas e também não consigo dormir mais que 9 horas, porque senão eu fico acabada também. <laughs>
Ah, eu também não consigo também, é deixa a gente mais cansada parece, né.
Exato, com dor de cabeça.
É.
E outra coisa também que influencia muito é água. Não sei se você toma, exato. Porque senão eu fico com dor de cabeça e daí eu não consigo fazer nada.
É, também acho, eu bebo bastante também. É, dá dor de cabeça. Sim, sim, água é tudo para gente.
Total, sim sem água as nossas células não trabalham. <giggles>
É, e você bebe quantos litros por dia? Ou você não conta?
Ai, eu conto, eu bebo eu tenho uma garrafa de 1 litro e meio, que eu costumo sempre comprar, e eu tomo 2 por dia no mínimo.
Aham. Ah, tá. Bom.
E eu tenho digamos que uma meta, que eu tomo uma garrafa até o almoço, e a outra no máximo até umas 6h, porque daí eu já terminei o meu limite
Uhum. Aham. É porque aí senão você não, eh, dorme, tem que ir no banheiro toda hora, né.
e aí eu não, exato daí eu não eu não tenho essa necessidade de tomar muito à noite.
Aham.
E aí, é o que eu faço.
Entendi. Bom.
E você tem alguma técnica assim?
Eu também, por exemplo quando estava mais frio, que agora aqui em Portugal deu uma esquentada mas aí esfriou de novo enfim, mas a minha técnica era também beber até meio-dia esse 1 litro e meio que eu tenho, 1 litro e 300
Aham. Sim. Aham.
e e depois fazer um chazão assim também, e bebi a outra metade que era mais quentinho, né, que eu comprei tipo aquele copo Stanley só que grandão, que tem um canudo, e aquilo me incentiva a beber mais.
Nossa, aham. Sim. Ah, sei. Sei, sei.